Uhum, entendi.
E aí foi o que foi o que aconteceu. Peguei a primeira vez e e assim, me desbloqueou, mas foi muito, mas muito interessante.
Que legal, que legal. E você lembra, assim, qual que foi a primeira música que você começou a tocar logo que isso aconteceu com você? Alguma música que você gostava?
Eu só lembro que foi uma música que nós chamamos, né, de uma música de adoração, uma música mais lenta. Eu mas eu não me recordo qual foi o eh, qual quem cantava. Mas o eu lembro que era uma música uma pouco mais lenta. E, pra mim, isso foi, eh, até melhor, porque pra tocando ali no bongô, é algo mais suave, mais tranquilo, que me ajudou para as próximo para as outras músicas que eram mais agitadas, que são aqueles louvores mais de mais de celebração que o assim, e o o o primeiro louvor de celebração, eh, que eu toquei eu acho que foi: "Voa vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter". Pois, pensa, era no
Sim. É mais fácil, né? Aham. Entendi. Sei, sei. Conheço, conheço essa música. É Candinho, né, que canta, será? Acho que é Fernandinho que canta.
Eh, Kleber Lucas.
Kleber Lucas, Kleber Lucas.
Isso. E e pense, essa música é muito agitada, essa música no na percussão, ela é um absurdo. E eu e deixa eu te dizer, ah, Deus me conduziu de um jeito. Ficou. O pessoal chegava a perguntar: "Rapaz, como foi que você aprendeu? O que que aconteceu?" Eu falei: "Eu não sei lhe dizer. É Deus". <chuckles>
Uhum. E ficou bom? <chuckles> Foi o s mo foi uma ação sobrenatural de Deus, né, que, tipo, te deu um dom, assim, do nada, de repente.
Toda ação sobrenatural.